Eee, kalau aku sih, sebenarnya berenang itu, menurut aku bisa ngebantu aku untuk mengembangkan <swallows> kemampuan sama meningkatkan kesehatan, sih. Kayak yang tadi aku bilang kan, jadi, nafasnya jadi lebih, eee, teratur heeh, terus, eee, asmanya juga udah berkurang. Terus juga kayak aku, mmm, berenang, itu jadinya lebih, eee karena kan berenang itu awalnya aja. Tapi nanti bisa, misalnya aku mau snorkeling atau mau nyelam heeh, nanti, eee, next-nya sih, bisa ke arah sana sih, gitu.
Mmm, mhm. Panjang ya, abi mhm. Mmm, mhm. Oh, iya, benar. Mhm mhm. Mhm. Oke. Menarik nih, soal snorkeling, gitu, ya kan. Kan memang itu ha mhm <chuckles> a ha harus bisa berenang dulu. <chuckles>
Heeh. Benar benar. <chuckles> Iya. Apalagi di Indonesia kan kita, hampir semuanya lautan, kan. Terus katanya banyak spot-spotnya yang bagus, gitu. Ih, pengen sih.
Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm, benar. Iya, se mhm, soalnya ngelihat ada temanku juga dia snorkeling, gitu kan, di bawah laut. Bagus banget, videonya, gitu. Nge terumbu karangnya, ikan-ikannya, gitu, bagus banget.
Mhm. Makanya, kayaknya Kakaknya harus ini deh, e coba belajar berenang, deh. <chuckles>
Mhm. Iya. Mhm, coba belajar berenang dulu, ya? Biar ini, apa oke, next, kursus berenang, deh. <chuckles> Biar biar bisa ini, snork snorkeling, gitu ya. Soalnya emang bagus banget, sih. Pas ngelihat video dari temanku itu snorkeling, bagus. Benar-benar bagus banget alam bawah wa lautnya. Jadi, ada terumbu karangnya cantik-cantik, ikannya juga bagus banget. Mhm. Mhm, benar. Penyu juga, aduh. Oke. Seru banget ya, Kak, kita ngobrolin apa, nih? Manfaat yang dirasain memiliki hobi, nih. Oke, terima kasih ya, Kak, buat waktunya.
<laughs> Iya. Benar benar. Iya, benar benar. Iya, ikan, penyu. Benar benar. Benar benar. Iya, terima kasih juga ya, Kak.